Uhum, entendi.
E aí o que que aconteceu? Depois ele con ele se reergueu, não me devolveu, aí começou a me magoar nesse ponto. Só que a questão financeira eu até relevo. Só que o que que aconteceu? Quando eu precisei da mesma ajuda, não no caso financeiro, mas no caso de desabafar, de poder botar as coisas para fora, quando ele ouviu os problemas que eu coloquei para ele, que tinham a ver com família, com questão de trabalho, porque assim, trabalho você sabe que é muito complicado, né. Você não pode falar com qualquer pessoa, e aí pode te dar algum problema, então eu fui a ele, eh, conversar, pedir conselho para ver o que é que eu poderia fazer para mudar uma situação de trabalho, e ele ficou me julgando, me aí falou que não estava, que não era bem assim, que poxa, eu estava eu tinha que analisar as coisas melhor e que não podia ser dessa forma. E isso assim me magoou muito, sabe? Porque quando ele precisou de ajuda, e eu e não jamais, exa exatamente. E ele veio logo me criticar, só que eu achei que ele fosse fazer algo parecido que eu fiz com ele.
Sim. Entendi. Tu não criticou, tu ajudou e ele te criticou, entendi. Tá. Uhum, está bom.
Porque quando ele veio falar comigo, eu ouvi, poxa tentei orientá-lo, tentei ser assim, não tomar partido nem de um lado nem de outro, entende?
Entendi, estendeu a mão, né, entendi.
Exatamente, exatamente, só que comigo ele num
Está, e vocês acabaram a amizade, só para eu entender, as consequências dessa dessa conversa não boa digamos assim, né, desse retorno não bom, vocês por acaso romperam a amizade ou só simplesmente pararam de se falar? É entendi.
Praticamente. Sim, praticamente, porque hoje em dia a gente não tem mais mais nenhum contato, sabe? Poxa, gente tinha um contato praticamente diário.
Uhum.